なので、温暖化対策をするんだったら、電気を作って、電気化にするんじゃなくて、そっちのが対策になりますよね？
はい。 はい。 はい。 はい。そこにある水素と水でやると、いうことらしいです。はい。
ですよね。ですよね。そっちの方が圧倒的ですよね。
もう、あもう、はい。 それをなぜ、世界は推進しないのか、っていうのが ほ、どうなんでしょうねっていう。はい。「あ、トヨタすごいアイディアでね、じゃあ、みんなやりましょう」ってなぜならないんでしょうか？
分かる。 良かった。はい。 そうですよね。そうですよね。みんな国とか企業も、ちゃんと分かってれば、同じ方向に進みますもんね。
はい。 はい。 はい。 そうです。みんなが、ね、同じ「あ、地球温暖化にみんな対応しましょう」って言ったら「あ、水素、あ、素晴らしいじゃないですか」って、なるはずなんですけどね。
うん。 そうですよね。うん。なるはずですよね。うん、確かに確かに。そっから、みんながそのその状態から競い合って、水素が、なんて言うんだろう、進化していくみたいな感じなら、分かるんですけど
はい。はい。 はい。 はい。 分かるんすけど、はい。
電気って、じゃあ、今まで通り電気使って、電気作って二酸化炭素出すじゃん、ってなるじゃないですか。で、結局温暖化変わんないもんね。
電気なんす。 はい。 はい。うん、ね、どうやってそう。で、結局その発電もね、どうやって発電しようかって、未だに議論してるじゃんすか。でん原発なのかどうなのか。
そうなんですね。そうそうそう。そうですよね。
で、す水素、そういう問題、全くないですからね。
うなそう、そう、僕もそれは、確かにどうすごい同意できます。確かに。
はい。 それ、ね。で、ま、そこまで、ま、水素の話は、もう甥にもちょっと僕あの、ジャブで「水素カーもあるぞ」っていう風には言ってるんですけど。ま、ちょっとあんまり情報量多いと、まあ、まずいんであんまり、い言わないんですけど。はい、はい。
はいはいはい、はん。うん、うん。 言わずに。 わきい世代の人だと、やっぱ、す分かるのかどうかわかんないですしね、細かい説明をして。
はい。